E não veio me visitar. E, ah, é muito triste, sabe, eh eh, não sei como que que eu vou resolver isso.
Poxa vida. Aham, é muito, muito, muito triste.
Muito complicado.
Olha talvez então a conversa que você teve com ele, você ter criticado ela, por mais que seja verdade, foi também um dos pontos que talvez pegou nele.
Hum. Uhum. É, pode ser mesmo.
Tem alguns algumas pessoas que não aceitam, eles sabem o defeito do companheiro que ele tem, ou do irmão, ou da mãe, não sei o quê, mas ele não aceita que outra pessoa diga.
Verdade. Uhum.